วันนี้อยากจะขอคำปรึกษาหน่อยอะนะคะ คือพอดีเพื่อนสนิทของเราเองอะค่ะ เขา อ่า เพิ่งรู้ตัวเนาะ เขาไปหาคุณหมอมาค่ะ แล้วก็เพิ่งรู้ว่า เขาเองอะเป็นโรคซึมเศร้าค่ะ ใช่ คือก่อนหน้าเนี้ยเขามีอาการอยู่แล้วเนาะ คือเขา อ่า จากที่เป็นคนร่าเริงเนี่ย เขากลายเป็นคนชอบเก็บตัวค่ะ แล้วเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะไปหาเขาอยู่เรื่อย ๆ หลังจากที่แบบรู้สึกเหมือนเขาเงียบเกินไป อย่างเงี้ยค่ะ ตอนแรก ๆ เราก็โทรไปหาบ้าง เอ่อ เขาก็มีรับสายบ้างนะคะ พอระยะหลังเริ่มไม่รับสาย เราโทรไปก็ไม่รับสายค่ะ อ่า ส่งข้อความไปก็บางทีนาน ๆ ถึงจะตอบสักครั้งหนึ่ง พอถามไปว่า "เป็นอะไรหรือเปล่า? เพราะว่าไม่ติดต่อใครเลย" อ่า เขาก็บอกว่า "เขาไม่ได้เป็นอะไร เขาแค่อยากอยู่คนเดียว" อย่างเงี้ยค่ะ จนกระทั่งคุณแม่ของเพื่อนเนี่ยเขาก็ติดต่อมาหาเรา แล้วเขาบอกว่า ให้ไปช่วยหน่อย เพราะว่าเพื่อนเนี่ยเขาอยู่คนเดียวในห้องไม่ไปไหนเลย เอ่อ ที่ทำงานน่ะค่ะ เขาก็ไม่ไปทำงานด้วยนะ เขาลาหยุดที่ทำงานแบบนานมากเลยอะค่ะ จนที่ทำงานเองเขาก็บอกว่า อ่า เหมือนเขามาคุยกับคุณแม่เนาะ แล้วคุณแม่เล่าให้ฟังว่า เขาก็บอกว่า "ถ้าหยุดแบบเนี้ย ยังไงคือก็ เขาก็คงแบบอนุญาตไม่ได้แล้วอะ ไม่อย่างนั้นก็คือน้องก็จะต้องแบบออกโดยปริยายไปเลย" อย่างเงี้ยค่ะ "เพราะว่าไอซ์เขาใช้การลาหยุดเนี่ยนานมากแล้ว" อย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งที่ทำงานตอนแรกเขาก็ยืดหยุ่นให้ แต่พอเป็นอย่างเงี้ย เขาก็เริ่ม เนาะ เราก็เข้าใจบริษัทเขาว่า เขาก็คงอนุญาตให้ไม่ได้แล้วเหมือนกันน่ะค่ะ ใช่ ก็เลยบอกคุณแม่ รับปากคุณแม่ไปว่า "เดี๋ยวจะไปช่วยดูให้ค่ะ" แต่ว่าเบื้องต้นน่ะบอกคุณแม่ไว้ว่า "ให้คุณแม่น่ะลองพาเพื่อนเขาไปพบคุณหมอก่อนดีไหม? เพราะว่าเพื่อนเราไม่เคยเป็นอย่างงี้เลย" ค่ะ เขาเป็นคนร่าเริงดีมาตลอดเลยค่ะ แล้วอยู่ ๆ เขาก็เป็นแบบนี้ขึ้นมา แบบเหมือนปิดสวิตช์ตัวเองเลยอะ
อืม ครับ อืม ครับ อืม อือฮึ ครับ อืม ครับ อืม
แบบกดปุ๊บ ครั้งเดียว แล้วก็กลายเป็นแบบนี้เลย มัน คน คนละฝั่งกันเลยนะทีเดียว อะไรเงี้ยค่ะ ก็ คุณแม่ก็พาเพื่อนเข้าไปหาหมอเนาะ แล้วก็ทราบมาว่า โอเค เพื่อนเราเป็นโรคซึมเศร้า คุณแม่ก็บอก ว่า "เพื่อนเป็นโรคซึมเศร้า" แล้วก็
ครับ
อืม เขาเป็นวิตกกังวลด้วยค่ะ แล้วอาการเขาก็ค่อนข้างรุนแรงด้วยเหมือนกัน เพราะว่าวันที่คุณแม่พาเพื่อนไปหาหมอน่ะ อ่า สังเกตเห็นร่องรอยของการ กรีดแขนตัวเองด้วย
อืม ครับ อืม
ใช่ค่ะ คราวนี้คุณแม่เขาก็เลยมา อ่า ขอให้เรา อะไปช่วย แบบไปหาเขาทุก ๆ วันหน่อย ไปช่วยแบบไปคุยกับเขา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพื่อ เพื่อจะได้ให้ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นนะคะ คราวเนี้ยก็เลยอยากจะขอคำแนะนำนิดหนึ่งว่า เราเองเนี่ยค่ะจะ คือเราอะอยากไปช่วยเขาเนาะ อยาก ไปเจอเขา อย่างเงี้ย แล้วเราไปเจอเขาอะค่ะ เราควรจะพูดคุยกับเขายังไงดี เพื่อให้เขารู้สึกเขาสบายใจ? แล้วก็รู้สึกว่า เออ เรา เราอะ อ่า เขาสามารถพูดคุยกับเราได้นะ เรา เราเป็น เขาเรียกว่าไร เป็นเซฟโซนให้เขาได้ อย่างเงี้ยค่ะ
ครับ อืม อืม ครับ เออ ต้องสอบถามก่อนเลยนะครับว่า คืออยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่า อ่า เพื่อนนี่หรือว่าน้องเขานี่ คือมีอาการวิตกกังวลหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้านี่ พอจะทราบสาเหตุไหมครับว่าเกิดจากอะไร? เกิดจากเพื่อนร่วมงานหรือเปล่า ที่มีการกลั่นแกล้งกันหรือว่าบุลลีกัน? หรือว่าเกิดจากที่ เอ่อ เป็นกรรมพันธุ์ของเขาไหม หรือว่าการใช้ชีวิตของเขา นี่คือมันขาดตกบกพร่องอะไรอยู่หรือเปล่า พอจะทราบข้อมูลตรงนี้ไหมครับ?
ค่ะ ค่ะ ตรงเนี้ยไม่ทราบเลยค่ะ เคยถามคุณแม่เหมือนกันนะว่า เพื่อนเขาบ่นอะไรบ้างไหม? ที่ทำงานเขาทะเลาะกับใครไหม? อย่างเงี้ยค่ะ แต่คุณแม่เขาบอกว่า "ไม่ น้องไม่เคยกลับมาบ่นอะไรเลย แต่ว่ากลับมาแล้วก็อยู่ในห้อง" หลัง ๆ นี่คือกลับมาแล้วก็เข้าห้อง ไม่ค่อยคุยกับคุณแม่เหมือนเดิมค่ะ พอคุณแม่ถามมาก ๆ เขาก็จะบอกว่า เขาเหนื่อย เขาขอพัก แล้วเขาก็จะไม่คุยกับใครเลยค่ะ ตอนที่พาไปพบคุณหมอน่ะ อ่า เราก็ลองสอบถามคุณหมอเหมือนกันว่า "เพื่อนเราอะเขาเป็นอะไร? เขา เออ เขาบอกอะไรกับคุณหมอไหม?" อย่างเงี้ยค่ะ อ่า คุณหมอก็ไม่ได้บอกอะไรเนาะ เขาบอกแค่ว่า เพื่อนน่ะไม่ค่อยสบายใจ แล้วก็มันเป็นเรื่อง มันเป็นเรื่องฝังใจที่เก็บมานาน เขาก็เลยรู้สึกว่า เขาไม่อยากออกไปเผชิญโลกข้างนอกค่ะ ก็เลยกลาย ทำให้เขาแบบอยากเก็บตัว อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าคุณหมอเขาก็ไม่ได้บอกมากกว่านี้เนาะ เขาบอกว่า เขา เขาก็บอกอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เหมือนกัน แล้ว อ้าว! โอเค เราก็เข้าใจค่ะ แล้วก็กลายเป็นว่า คุณหมอก็เลยแนะนำอย่างเงี้ยเหมือนกันว่า ก็- ก็พยายามเข้าไปพูดคุยกับเขา ให้ ให้ ให้ อ่า พูดคุยเรื่องที่มันดี ๆ ป ความทรงจำดี ๆ ประสบการณ์ดี ๆ ร่วมกัน อย่างเงี้ยค่ะ เพื่อให้เพื่อนนึกถึงเรื่องดี ๆ กลับมา เขาจะ อาจจะกลับมาได้เร็วขึ้น อย่างเงี้ยค่ะ
อืม อืม อืม ครับ แล้วคุณหมอเนี่ย คือเขาได้ให้ยากับเพื่อนเรามาทานด้วยไหมครับ?
ค่ะ ใช่ค่ะ ให้ยามาทานเหมือนกันค่ะ มียาทานให้ ค่ะ เอ่อ คุณแม่ให้ยาทานแล้ว แต่คุณแม่บอกว่าพอให้ยาทานไปน่ะ เพื่อนเขาจะแบบ
อืม ครับ
เหมือนเบลอร์ ๆ อะค่ะ
อืม
เหมือนเบลอร์ ๆ แล้วก็ง่วง ๆ แล้วก็อยากนอนอย่างเดียวเลย ไม่ ไม่ค่อยอยากทำอะไรเลย อย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งคุณแม่เองท่านก็แบบ พอ พอให้ยาทานแล้ว พอเป็น เป็นอย่างเงี้ย ก็เลยรู้สึกว่ามัน มันไม่ค่อยโอเคน่ะ
ครับ อืม
รู้สึกเหมือนแบบ เหมือน เหมือนเป็นการกดประสาทหรือกล่อมประสาทงี้เนาะ พอพันได้ยาปุ๊บ เขาก็จะแบบเบลอร์ ๆ แล้วก็อยากนอน แล้วเขาก็นอนหลับไป อืม ค่ะ
ครับ อืม ครับ ก็พอเข้าใจอาการเลยนะครับว่า ลักษณะของผู้ที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยคือ เขาจะไม่ค่อยอยากจะทำอะไรเนาะ แล้วก็มีอาการเหม่อลอย ซึ่งมันอาจจะเกิดจากตัวเขาเองนี่ คือมีอาการเหนื่อยล้าจากการเข้าสังคมเยอะน่ะครับ หรือว่าอาจจะมีสาเหตุอย่างอื่นที่เขาไม่สามารถที่จะเล่าให้เราฟังได้ หรือเล่าให้ใครฟังได้ หรือแม้กระทั่งอาจจะเล่าให้คุณหมอฟังเลยไม่ได้ก็แล้วกันครับ อาจจะเป็นการ เอ่อ เล่าอ้อม ๆ เงี้ยครับ ซึ่งเขาก็ยังอาจจะไม่พร้อมที่จะเปิดใจเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตของเขาที่เขาอาจจะเก็บกดมานานให้ใครฟังงี้เนาะ แล้ว อ่า หลังจากที่เขาได้มียามาทานเนี่ยครับจากทางคุณหมอเนี่ย คือยามันก็จะเป็น อ่า อีกวิธีการหนึ่งเนาะที่ใช้ในการรักษา ซึ่งมันถือว่าเป็นการกด อ่า ระบบประสาท หรือว่าการปรับสมดุลในสมองเสียมากกว่า อย่างงี้ครับ แต่ว่ายังไงวิธีการรักษา ของโรคซึมเศร้านี่ครับ คือมันก็มีหลากหลายวิธีเนาะ แล้วก็การที่เพื่อนเขาอยู่ในห้องที่มากเกินไปน่ะงี้ครับ อาจจะทำให้เขาเกิดอาการที่วิตกกังวลที่มากขึ้นก็ได้ครับ ถึงแม้จะได้รับยามาเพิ่มเติมแล้วเงี้ย แต่ว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ย คือปกตินี่ ค ต้องออกไป อ่า ล่าสัตว์เนาะ เพื่อหาอาหารเข้าบ้าน หรือว่าเราต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมภายนอก อย่างเงี้ยครับ แต่เมื่อ อ่า คนเราเนี่ย คือต้องอยู่ในห้องตลอดเวลา อย่างงี้ครับ มันเหมือนกับการที่จะกักขังตัวเองพร้อมกับจิตใจของเราไว้ในสภาวะหนึ่งเงี้ยครับ มันก็จะไม่ได้รับ อ่า การเยียวยาจากสิ่งใดเลยงี้ครับ ผมแนะนำอย่างงี้ไหมครับว่า อ่า ลองให้เพื่อนเนี่ยครับ ไปสัมผัสกับ อ่า บรรยากาศธรรมชาติที่เป็นสีเขียว อะไรแบบนี้ก็ได้ครับ ลองพาเขาไปที่ที่มันมีอากาศปลอดโปร่ง มีคนน้อย อาจจะทำให้จิตใจเขาสบมากขึ้นก็ได้ครับ หรืออาจจะพาเขาไป ไปเที่ยวเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อวัน 1 วัน เงี้ยครับ อาจจะทำให้สุขภาพจิตของเขาเนี่ยดีขึ้นด้วยก็ได้ครับ เขาอาจจะมีเรื่องราวในจิตใจที่ เอ่อ ที่ไม่สามารถระบายให้ได้นะครับ ซึ่งเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการพาเขาไป เอ่อ เจอกับสิ่งแวดล้อมที่มันดูเป็นปกติ แล้วก็ใช้ธรรมชาติบำบัดเขา เงี้ยครับ อาจจะช่วยในวิธีหนึ่งก็ได้นะครับ ประมาณนี้เลย
ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ อือ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ ค่ะ ได้ค่ะ ได้ค่ะ น่าสนใจนะคะ การที่จะพาเขาออกปาข้างนอกอะ เพราะว่าเมื่อก่อนน่ะเขาเป็นคนร่าเริงมากเลยนะคะ แล้วก็เป็นคนชอบเที่ยวด้วย ใช่ แต่ว่าเราเองกับเพื่อนน่ะค่ะ พออยู่ พออยู่ห่างกันเนาะ เขาทำงานอีกที่หนึ่ง เราเองก็ทำงานอีกที่หนึ่ง ก็ใช้วิธีการโทรหากัน ส่งข้อความถึงกันน่ะค่ะ เหมือนที่บอก อ่า แรก ๆ ก็มีการแบบโทรหา ก็จะรับสายกันตลอดเลย แต่พอมัน พอเป็นอย่างเงี้ย ปรากฏว่าพอเราโทรไปอะ เขาก้อม หลัง ๆ เขาก็ไม่รับเลย ส่งข้อความไปเขาก็แบบนาน ๆ จะตอบสักครั้งหนึ่ง เงี้ยค่ะ แล้วคือคุณแม่เองอะค่ะ ท่านก็พยายามที่จะพาเพื่อนเราอะออกมานอกห้องแล้วเหมือนกัน แต่ว่าเขาเองอะค่ะปฏิเสธ คุณแม่แค่จะพาออกมาแบบนั่งข้างล่างบ้าง ออกจากนอกห้องเนาะ แล้วมานั่งข้างล่าง ไปอยู่หน้าบ้าน ไปดูต้นไม้ อะไรเงี้ยค่ะบ้าง อย่างเงี้ย เพราะว่าเมื่อก่อ เขาอะเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ด้วยนะ คะ มันจะมีต้นไม้โปรดของเขาอยู่ที่หน้าบ้านต้นหนึ่ง ค่ะ เอ่อ ดอก ต้นดอก เอ่อ ดอกกุหลาบมั้งคะ แต่ว่ามันเป็นกุหลาบพันธุ์ อะไรสักอย่างหนึ่ง ก็ ก็ไม่แน่ใจ แต่มันสวยมากเลย นะคะ ออกดอกแบบสวยมาก เขาซื้อมาเอง แล้วเขาก็ดูแลมันดีมาก ๆ เลยด้วย พอคุณแม่ชวน เขาออกให้มาดูต้นกุหลาบที่เขาเคยปลูกนั่นน่ะ เขาเองยังไม่อยากลงมาจากห้อง ไม่อยาก ออกมาจากห้องเลยอะค่ะ เขาเป็น เป็น บอกกับคุณแม่ว่า "ให้คุณแม่ ฝากคุณแม่ดูแลให้หน่อย" อย่างเงี้ย เขาบอกเขาไม่อยาก "ยังไม่อยากออกไปข้างนอก" เขาอยากอยู่ในห้อง อย่างเดียว ใช่ค่ะ คราวเนี้ยเราจะไป แบบจะไปจูงใจเขายังไงดี? จะไปคุยกับเขายังไงดี? เพื่อให้เขาออกมาแบบ ไม่ต้องไปไหนเลย แค่ออกมาหน้าบ้านแค่นั้นน่ะค่ะ ให้ได้ อย่างเงี้ย เราควรจะไปพูดกับเขายังไงดีอะคะ?
อืม ครับ อืม อืม ครับ อืม ครับ อือฮึ ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม ผมว่าวิธีการที่จะให้เขาออกมานอกบ้านด้วยตัวคนเดียวเนี่ย คือมันน่าจะยากอยู่นะครับ มันต้องมีแรงผลักดัน หรือว่าแรงจูงใจให้เขามาทำอะไรสักอย่างหนึ่งน่ะครับ เดี๋ยวขอสอบถามก่อนนะว่า อ่า คุณได้สนิทกับเพื่อนคนนี้มากแค่ไหนอะครับ?
ค่ะ ค่ะ เราสนิทกันมากค่ะ สิท สนิทกันตั้งแต่เรียน ตั้งแต่ประถมเลยค่ะ
อืม ครับ โอเค ครับ
ใช่ค่ะ คุณแม่กับเราก็สนิทกันค่ะ เป็นครอบครัวที่สนิทกันทั้ง 2 ครอบครัว เคยไปเที่ยวไหนด้วยกันทั้ง 2 ครอบครัว อย่างงี้ด้วยนะคะ ใช่ แล้วที่บอกว่าเรา เราเองอะ เราอยากจะ คือเราจะไปหาเขา แล้วก็จะเอาเขาอะออกมาอยู่แบบ จากห้องอะค่ะ ให้เขาออกมาหน้าบ้านบ้าง อย่างเงี้ยค่ะ ใช่ คือยังไม่ได้ ไม่ได้อยากพาเขาออกไปที่ข้างนอกใด ๆ เลย แค่ให้ออกมาจากห้อง แล้วก็ออกมาเจอแดดข้างนอกบ้างอะค่ะ เพราะว่าตอนนี้เขาเก็บตัวอยู่ในห้องอะ เออ เป็นเดือนแล้วมั้งคะ น่าจะร่วมเดือนได้แล้วเนี่ยค่ะ ไม่ไปไหนเลย
อ๋อ ครับ อือ อืม ครับ อืม แล้ว เอ่อ ในส่วนของคุณแม่นี่ คือเขามีเวลาว่างมากเพียงพอที่จะดูแลลูกของตัวเองไหมครับ?
ใช่ ค่ะ ตอนเนี้ยคุณแม่มาดูแล เพื่อนเราเต็มเวลาเลยค่ะ
อืม ครับ โอเค
ใช่ เพราะว่าท่านเป็นห่วง เป็นห่วงเพื่อนมาก ตั้งแต่ท่านเห็นรอยกรีดที่แขนน่ะค่ะ ก็เลยเป็นห่วงมาก ๆ ท่านก็เลยมา มาดูเพื่อนเต็มเวลาเลยค่ะ ใช่ แล้วก็เดี๋ยวนี้เป็น ทานข้าวก็ต้องไปให้ที่ห้อง บางครั้งก็ทาน บางครั้งก็ไม่ทาน คุณแม่เองก็ไปนั่งทานข้าวด้วยในห้องอะ จน จนท่านโทรมาหาเรานั่นแหละ ว่าให้เราไปช่วยหน่อย เราก็เลยลองคิดหาวิธีดูว่าจะทำยังไง คือตัดสินใจว่าเดี๋ยววันเสาร์เนี้ยจะไปหาเขาอะค่ะ เราก็จะตัดสินใจจะ จะลองคิดหาวิธีว่าจะทำยังไง ให้จะเอาเขาออกมาจากนอกห้องให้ได้อะค่ะ อือฮึ ค่ะ
อืม ๆ โอเคครับ ครับ อืม อืม ครับ อย่างงี้ดีไหมครับ คือ อ่า ช่วงวันเสาร์ที่ใกล้จะถึงนี้ครับ ลองชวนเขาออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านก็ได้ครับ ลองพาเขาไปเที่ยวที่มันเป็นสถานที่ธรรมชาติที่อยู่ใกล้บ้าน ไม่ไกลมากเกินไป งี้ก็ได้นะครับ อาจจะเป็นภูเขาอย่างงี้ครับ หรือว่าเป็นร้านคาเฟเล็ก ๆ ก็ได้ครับ ถ้าเขายังมีสิ่งที่ยังยึดติดกับเขาอยู่ เช่น เขาอาจจะติดหน้าจอโทรศัพท์อยู่ในห้อง หรือว่าติดคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ย อาจจะให้เขาพกไปด้วยก็ได้ครับในช่วงแรก พอหลัง ๆ มาอย่างเงี้ย ก็ลองให้เขาสัมผัสกับธรรมชาติอย่างเต็มที่เงี้ยครับ โดยการอาจจะไปเดินป่า ไปเดินภูเขา อะไรเงี้ยครับ เดี๋ยวเขาก็อาจจะมีอาการที่ดีขึ้นได้นะครับ ลองเอาแนะทำ แนะนำวิธีอย่างงี้ครับไปลองปรับใช้ดูนะครับ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ ได้ ได้ค่ะ ยังไงขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่มาให้คำแนะนำน่ะค่ะ เดี๋ยวไปลองใช้ดูนะคะ
ครับ สวัสดีครับ